Hm, also auf 2, 3, 4 Tage kommt es meist nicht an. Also, es ist ja wirklich so weil das Mindesthaltbarkeitsdatum ist ja schon, wie der Name sagt, bis dahin ist es mindestens haltbar. Das heißt aber nicht, äh, wenn irgendwas bis zum 25.11. haltbar war, dass ich das jetzt, ähm, 3, 4 Tage später jetzt zum Beispiel nicht mehr essen kann. Ähm, da sollte man natürlich schon seine Sinne 'n bisschen, ähm, äh, auch mal 'n bisschen fordern und mal beschäftigen. Also sprich, ganz klar erst mal natürlich angucken. Jetzt beim ganz klassischen Joghurt, wenn sich der Deckel wölbt, dann bin ich natürlich schon mal 'n bisschen skeptisch. Ähm, aber selbst dann würde ich den Joghurt natürlich noch aufmachen und dann natürlich, ähm, riechen ist natürlich dann noch ganz gut. Und natürlich auch vielleicht die Konsistenz mit'm mit'm Löffel mal rein und dann vielleicht ganz vorsichtig. Ich muss ja nicht gleich so 'n ganzen Löffel nehmen zum Probieren, sondern vielleicht mal ganz vorsichtig mit der Zunge ganz vorsichtig, ähm, da mal abschmecken. Und wenn ich merke: Es ist nichts mehr, dann gehört der natürlich in 'n Müll. Ähm, aber wenn er noch gut schmeckt, kann ich den auch durchaus einige Tage später noch essen, also.
Mhm. <chuckles> Mhm. <chuckles> Mhm. <chuckles> Ah. Oh, ja. Riechen, und so. Mhm. Mhm. <giggles> Mhm. Okay. Ja, klar. Ja, das mit dem wölbenden Deckel ist ja auf jeden 'n Fall praxisnaher Tipp. Also, das kommt ja auch sicherlich von Lebensmittel zu Lebensmittel drauf an. Ich meine, jeder kennt irgendwie dieses 1.000.000 Jahre alte, äh, Salz, was dann auch 'n Mindesthaltbarkeitsdatum hat. <laughs> Äh, grad noch, äh, rechtzeitig gekauft, kann man sagen. <laughs> Ähm, hast du auch noch so andere Tricks, wie jetzt zum Beispiel bei Eier Eiern machen das ja manche so, dass die gucken, ob die Eier noch schwimmen oder so? Also gibt es da noch so
Mhm. Ja, genau. <giggles> Stimmt, mhm. Hm. <giggles> Ja, genau, da gibt's gibt's auch so Tricks. Also ich habe natürlich auch immer Eier im Haus. Ähm, ich muss sagen, ich achte schon drauf. Also wenn ich dann neue Eier kaufe, gerade wenn ich vielleicht nur noch 3, 4 Eier habe, dann stelle ich die ganz klassisch wirklich nach vorne. Ähm, ich habe bei mir im Kühlschrank natürlich so 'n so 'n Fach wie viele in der Tür und dann sind vorne die Eier, die als erstes ablaufen und erst dahinter kommen wieder die 10 neuen dann sozusagen rein. Ähm, so versuche ich natürlich, das 'n bisschen zu machen, dass ich es auch optisch sehe. Ähm, und ich gucke auch dann aufs Datum, weil die Eier haben ja meistens wirklich so 'n Stempel drauf. Ähm, und dann versuche ich mich schon daran zu halten, die die bis dahin aufzubrauchen. Aber wenn das mal 1 Tag rüber ist und das war im Kühlschrank, was soll da dran sein? Aber es gibt natürlich auch diesen das habe ich selbst auch schon ausprobiert, da waren die, glaube ich, mal 4 Tage drüber. Und dann habe ich die wirklich in so 'n ähm, ja, in so 'n Wasser ähm, in so 'n Messbecher reingetan, habe geguckt, ob die schwimmen die oder schwimmen die nicht. Ähm, aber ich müsste jetzt überlegen, ich glaube, wenn die unten sind, sind sie noch haltbarer, als wenn sie oben schwimmen. Genau. Und dann, ähm, würde ich solche Eier aber immer natürlich voll durchgaren. Sprich, da gibt's kein kein weiches Frühstücksei, sondern so was wird dann klassisch entweder als Rührei verarbeitet oder Spiegelei gut durchgebraten oder als wie so 'n hart gekochtes Ei, dass auf jeden Fall nichts passieren kann.
Mhm. Mhm. Mhm. Ah, cool. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, ah. Ja, genau. <chuckles> Mhm.